Oye, este, ¿puedes contarme, eh, si tienes algún pequeño placer cotidiano que que te, eh, haga el día que te alegre el día?
Sí, mira, eh, creo que son <chuckles> muchos, pero principalmente salir a caminar creo que me ayuda, para empezar, bien empezar el día, ¿no?, este, el olor de la de la tierra, el olor de los pinos, eh, eh, la paz, ¿no?, eso me de verdad, que me que me alegra muchísimo el día, y me hace como que empiece con una actitud positiva.
Okey. Okey. Sí. Okey. Entonces supongo que estás en un lugar donde donde hay mucha naturaleza y eso te te, eh, conecta y te hace sentir tranquilidad. Este, ¿prefieres algún horario para tu tu pequeña caminata?
Sí, fíjate que no, o sea, un lugar donde hay mucha naturaleza, no, por lo mismo hay muchos parques. <chuckles> Entonces, ajá, definitivamente el el ruido, el esmog, el estrés de la gente, ¿no?, que está a diario con mucho, eh, eh, sonido, muchos estrés, muchas prisas. Y y mucho tránsito, ¿no?, entonces, creo que mi horario preferido para salir a caminar es el matutino. Entre más temprano, mejor. Corro a mis hijos a las 6 y media de la mañana e inmediatamente me monto al carro, y me voy a buscar un parque cerca.
Ah, ya ya ya. Ujú. Ujú. Ya. Oh, muy bien, ya ya, este, es la rutina cotidiana de reconexión contigo misma y con la naturaleza. Oye, qué qué interesante, este, em. Hay, digamos que algo que hagas también mientras caminas o te dedicas simplemente a a conectar, a admirar, a este, em, sentir.
Sí sí, efectivamente. Fíjate que, yo creo que, eh, últimamente he tratado de escucharme más y y le doy a mi cuerpo lo que necesita. Hay veces que me gusta caminar, solo caminar, otras veces que tengo la necesidad de correr, otras veces que me gusta caminar, pero ir escuchando a lo mejor un audiolibro, un podcast, eh, otras veces que me gusta caminar charlando con algún familiar, otras veces que me gusta solo hacer ejercicio al aire libre, inclusive otras veces me gusta solo tirarme en el pasto y y disfrutar, ¿no?, de de ese silencio y esos aromas que despide el ambiente de del parque, ¿no?
De acuerdo. Sí. Ujú. Sí. Claro, este, eh, es entonces, digamos que, em, se adecúa más bien el momento a a como estés tú sintiéndote ese en esa situación, o y no al revés, ¿verdad?
Sí, efectivamente, yo creo que algo importante que que necesito hacer iniciando el día es como que: "¿De qué tengo ganas hoy?",¿no? Es primordial para mí escucharme, porque, pues, si no satisfago yo mis necesidades, pues, ¿quién, no? Si no si no aprendo a escuchar qué es lo que mi cuerpo necesita, pues difícilmente puedo ayudar a la gente que está a mi alrededor, ¿no? Tengo 2 hijos pequeños. Bueno, relativamente pequeños, que necesi que están en la edad en que necesitan también ser escuchados. Entonces, para poder yo conectar con ellos, pues, principalmente necesito tener esa práctica de conectar conmigo.
Ujú. Claro, este indudablemente, eh, ahora sí que el buen juez por su casa empieza. Y además dice dice, que trates a los otros como te tratas a ti mismo, ¿verdad?
Sí. Sí, sí, definitivamente creo que es parte importante. Fíjate que, mm, te voy a contar, la verdad es que sí tengo una vida ajetreada donde, pues me gusta, la verdad que me gusta. O sea, creo que me hace sentirme activa, necesito como que un ritmo, eh, rápido, ¿no? Por ejemplo, simplemente con el ejercicio, o sea, correr. Necesito correr a una velocidad, pues, rápida, porque si troto, pues, me da sueño, me arrullo, ¿no? Y entonces, sí, no, no, no, necesito como que ese ese tiempo, ese cronómetro que me esté tomando el tiempo para para sentirme activa, para saber que, hay estoy apresurada. Si hago las cosas con calma, la verdad es que me ha costado trabajo porque como que me arrullo, me me siento cansada. Entonces, ¿sabes? O sea, es eh, necesito ese nivel de adrenalina, de estrés para para sentirme activa, para ponerme activa. Entonces, pues, regularmente en casa tengo gente que cuidar.
Ujú. Ujú. <laughs> Eres base adrenalina, tú. <chuckles> Ujú. Sí. Ujú. Sí. Sí.
Si no son mis hijos, es mi mamá y si no mis suegros y si no es algún pendiente que tengo en el trabajo, etcétera etcétera, ¿no?, entonces, pues sí es necesario y y se ha vuelto indispensable para mí tener estes estos pequeños placeres y y ser consciente de que necesito hacerlo para poder rendir en mi día, ¿no?
Sí. Okey, es es, digamos que el recarga la batería para para la lucha que viene. Oye, fíjate que, eh, durante la pasada pandemia, este, que estuvimos fuera de circulación, este, los mayores depredadores del mundo, este, que somos los seres humanos, este, fue notable el el crecimiento que tuvieron, este, digamos, la naturaleza en general, este, la fauna y la flora, este, tuvieron, digamos, que una una manifestación, pues notable y y al sacar al humano de la de la ecuación, ellos hicieron su mundo y se desarrollaron, este, ¿has notado eso ya en tu en tus momentos de conexión? ¿Se ven más animalitos? ¿Se ve más, este, mayor vegetación? Este, ¿lo sientes así como que eh hicimos un alto y eso sirvió para poder disponernos mejor?
Ajá, sí. Claro. Sí, fíjate que definitivamente cuando regresamos o cuando estuvo durante la pandemia, pues realmente los parques estaban más limpios. Recuerdo que en muchos lugares salían víboras, o sea, en muchos parques salían víboras en donde nunca había habido.
Ujú. Sí. Las había habido. Ujú.
Exactamente. O sea, eh, <chuckles> tortugas se desenterraban. O sea, es impresionante y y sí, o sea, muchas, muchas especies que no teníamos el gusto de conocer, de frente. O sea, salir. Sí, claro. O sea, la verdad es que, era bonito, ¿no?, e era bonito conocer esas especies que no tenías la facilidad de verlas de forma inmediata. Pero, también a la vez era triste, ¿no?, de, eh, darte cuenta, pues, que eras tú o eres tú esa persona que los que los hace huir, ¿no?, o que los mata. Claro, que su hábitat los destruye. Entonces, pues, eh, sí, sí, definitivamente sí vi, eh, muchos cambios en el ambiente y este, pero pero pues, desgraciadamente volvimos a a la rutina, ¿no? <chuckles>
<laughs> Ajá. <laughs> Estaban latentes, ¿eh? Ujú. Claro. Que impacta en su en su hábitat. En su vida cotidiana. Híjole. Sí, este, eso es eso es algo triste, que esperábamos en aquel tiempo que hubiera un cambio de conciencia que fuera más permanente, pero pues, as este ya se nos está olvidando, lamentablemente. Pero bueno, de cualquier manera, tú sí te generas tu tu pequeña, eh, tu pequeña, este, mm, eh, separación de la de la rutina diaria y eso es lo que te hace cargar la pila. ¿Hay alguna otra actividad que hagas paralela o algún otro pequeño gusto que tengas, eh, que te alegre el día?
Sí. Mira, te voy a decir algo que me gusta también es el agua. Amo el agua. O sea, yo literal la veo y se me hace agua la boca como si me la fuera a tomar. Nadar me fascina, pero te soy bien honesta. O sea, el placer cotidiano de mi día a día que lo alegra, y que lo recarga, y que lo puede transformar, es ver a mis hijos. O sea, ver la felicidad de mis hijos, ver su sonrisa, saber que se están divirtiendo, saber que están, eh, bi eh, sanos y y contentos, pero sobre <chuckles> todo su sonrisa, ¡híjole!, ese es mi placer cotidiano, lo amo, o sea, no sabes, lo disfruto inmensamente.
Ya. ¡Ah! Ujú. Esas ya son grandes ligas, ¿verdad? <chuckles> Es un placer i inenarrable, no se puede explicar el el gusto de de verlos este y y bueno, este, eh, afortunadamente tienes la ventaja de que este, mm, todos los días puedes tener ese ese pequeño placer contigo, ¿no?
Sí, definitivamente sí. Sí sí. Sí, fíjate que después de la pandemia, yo creo que algo que nos ayudó muchísimo fue a a o a implementar esa modalidad de trabajo en línea, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que era mucho trabajo y y creo que te como te comento, estoy acostumbrada como que a estar siempre haciendo algo, ¿no?, moviéndome para un lado y para otro. Pero, em, la verdad es que como que ellos me aterrizan, saber que puedo llevarlos a sus actividades, pero también puedo convivir con ellos, pero también puedo estar al pendiente de lo que hacen, de sus labores, de de disfrutar esos momentos, de ver una película con ellos, de jugar, de reírnos, eh, divertirnos, o sea, es algo que que gracias a la pandemia, pues he podido hacer y mantener, ¿no?, sobre todo
Ujú. Ujú. Activa. Claro.
escuchar sus historias, sus problemas, sus complicaciones, sus tareas, sus pendientes, o sea, la verdad es que es algo que que me regresa a la tierra, ¿no?, o sea, me me quita el estrés y y me recarga de pilas, entonces me hace consciente de mi presente y y lo disfruto.
Sí. Lo disfrutas mucho. Oye, este hay una canción que canta, eh, Emmanuel, este, eh, que se llama Eso era la vida. Y y justamente, dice que que, pues, eh, es un joven esperando la vida, y y pues, se le va juventud la juventud esperando la vida sin saber que ya la tenía, ¿no? Y y y me hizo recordar ahorita lo que comentabas, este, eh, uno, mm, antes de la pandemia estaba esperando a vivir para para lograr, y para hacer. Y a lo mejor ese ese alto, nos hizo entender que en realidad eso era la vida. Eso es la vida, ¿no? Estar con tus hijos, ver una película, todo lo que mencionaste ahorita poder comer con ellos, poder reírte con ellos, este, escucharlos, sanar sus sus enfermedades, acompañarlos. Pues eso eso es lo que hace la vida, ¿no?
Ajá. Guau. Sí. Claro. Sí, definitivamente creo que fue un parteaguas para empezar a m a di a redireccionar nuestra vida, ¿no? Nuestras costumbres, nuestras actividades, nuestra forma de vivir. La verdad que, eh, t no te miento. Creo que soy muy consciente de de que formaba parte de de todo ese círculo vicioso, ¿no? Donde yo, por ejemplo, había veces que me hablaban, y terminaban de de decirme una frase, y me decían: "A ver, ¿qué te dije?". Y yo: "Ah, ¿qué me dijiste?. O sea, no, no no sé, es que no te estaba prestando atención". Exacto, estaba presente, pero estaba totalmente ausente. O sea, y yo, la verdad es que recuerdo mucho una vez que mi hijo me dijo, este, le dije: "Cuéntame. '¿Para qué quieres que te cuente?'". Chiquito, ¿eh? chiquito: "Si no me pones atención". O sea
Claro. <laughs> Totalmente ausente. Ujú. Ujú, ujú. Oh, eso debió doler. <laughs>
Guau, te lo juro que me dolió, eh, pero me dolió sobre todo ver a un niño pequeño siendo consciente de que su mamá estaba sin estar, ¿no? Viviendo su vida en sole en soledad, en solitario.
Sí, sí, sí. Sí. Ya. Sí, y y y no hay peor soledad, la que que la que se vive acompañado, ¿verdad?
En Efectivamente, o sea, fue cuando yo dije está viviendo algo, que supuestamente a mí me correspondía vivir con él y lo está viviendo solo, ¿por qué? ¿Por falta de atención? Por prestar falta de conciencia, por prestar atención a cosas que en el momento no están dentro de mi de mi de mi parecer, o de mi rango para para solucionar, estoy dejando de vivir y de atender lo realmente importante
Claro. Y ujú sí, adelante.
entonces entonces creo que fue, eh, mi, <chuckles> el regalo más grande que me he dado, porque, a partir recuerdo mucho que a partir de ese día yo me repetí me voy a dar la oportunidad, de disfrutar a mis hijos, de escucharlos. Me voy a dar ese regalo de escucharlos y y de verdad que conscientemente los los veo abrir la boca, y es dejo todo y mi concentración se enfoca en, a ver qué tienes que decir.
Entonces aquí tenemos ya un tercer, este, placer cotidiano que sería estar presente, y estar viviendo de verdad, y y eso, pues, alegra tu vida y alegra tu día, ¿no?
¡Qué lindo! Sí, sí, es cierto, o sea, estar consciente, creo que es el el mejor placer cotidiano de de todos los días.
Sí, ya sea que estés caminando por el parque, o ya sea que estés viendo una película, o o comiendo, o escuchando a tus hijos, este, eso es lo que hace que que los placeres valgan la pena, ¿verdad?
Efectivamente, aprendimos mucho los 2. <chuckles>
<chuckles> Pues, qué interesante punto de vista, y qué qué conmovedoras historias, y y y sobre todo muy luminosas. Te agradezco mucho por haber compartido tan sinceramente tu tu experiencia.
Pues, muchísimas gracias también a ti. La verdad que que me llevo una buena lección, y y no se aprende esto todos los días. Muchísimas gracias, y espero que esto se repita pronto.
Que tengas un excelente resto del día. Hasta luego.
Hasta luego.